Como as escolas deveriam avaliar o aprendizado dos alunos?
Eu acho que esse aprendiza essa essa avaliação do aprendizado deveria ser contínua. Não em em testes pontuais, com datas marcadas, porque
Sim. Até a pessoa fica com muita pressão, né, o aluno, porque vai fazer uma prova.
Exatamente. Exatamente, isso, hã, causa muita ansiedade, tem causado muita ansiedade cada vez mais cedo nas crianças, com data de prova, com hã, performance, com nota alta, e e muito conteúdo e muitas vezes um conteúdo que eles nem estão interessados em saber. Então acho que o problema já começa lá com com a escola tradicional, né, no no
Uhum.
numa época em que a gente está vivendo, hã, temos temos ainda escolas com modelos, eh, muito antiquados que não acompanharam a a evolução e como
Sim. S exatamente, a até porque hoje você pode aprender tudo com um clique, né. Você já não precisa decorar que antes ali, tinha que ali decorar aqueles livros. Hoje não, hoje já não tem essa necessidade, porque a tecnologia está aí. Você acha, então, que a escola tradicional é essa tem uma data próxima ao fim?
Sim, sim. Exatamente.